بُصّي أنا يعني ساعات باقول لنفْسي مثلًا أنا ممكن مثلًا آآ يعني أبدأ مثلًا كورسات ألهي نفْسي فيها، آآ، أروح وِرَش عمل بما إني برضو مجالي يعني محتاج الحاجات دي، إن أنا أنخرط مثلًا في وِرَش عمل آآ، أشتغل فيها أو بحيث إن أنا أبقى مع ناس، بس برضو بارجع أقول برضه، يعني مش عارفة م مقلقة برضه من الموضوع ده، هل الموضوع ده ممكن يساعدني إن أنا أتعوّد على الناس وأرجع كده بطريقة تدريجية يعني أت أتعامل مع الناس؟
إمم. آه طبعًا. آه طبعًا هو فكرة كويسة أوي، وواضح إن أنتِ شخصية فعلًا يعني آآ، إبداعية وموهوبة، أنتِ بتقولي في ورش عمل أكيد مجالِك برضه مرتبط بال بحاجة فيها إبداع أو فن أو كده، فواضح جدًا إن أنتِ شخصية جميلة أصلًا، و و ومجالِك بيع يعني مجالِك. بيعبّر عنِك أو أنتِ كمان بتعبّري عنه، حاولي فعلًا الأفكار اللي بتيجي في دماغِك زي إن أنتِ تنزلي course أو أو ورشة عمل، هت هتخلِّي عندِك ال الانتماء والشغف، و وإن أنتِ تتواصلي مع ناس، ولمّا تحققي كمان النجاح في ال في الورشة العمل دِيّة أو في الcourse ده، هتحسّي بفخر وهتحسّي بثقة أكبر إن أنتِ تتعاملي مع الناس، وواضح جدًا إن أنتِ شخصية كمان محبوبة، وشخصية حسّاسة ورقيقة، والناس أكيد هتحبِك يعني، فأعتقد إن إن الموضوع هييجي واحدة، واحدة، وسهل مش زي ما أنتِ فاكرة، مش زي ما أنتِ حاسّة إن إن إن إن إن أنتِ مش هتعرفي تتعاملي مع الناس أو الناس مثلًا آآ، ممكن ما يتقبلوكيش أو كده، ده بالعكس، بالعكس جدًا، حاولي و والفكرة اللي أنتِ قُلتِ عليها دي فكرة جميلة أوي، حاولي كده و وتعالي قولي لي إيه اللي حصل.
أيوه. إمم. أيوه.